O sea, se acostumbraron a que sentir dolor es normal.
Sí, sí, sí, sí, sí, se acostumbraron a que eso es normal. Entonces, lo que voy a hacer lo que estamos haciendo ahora, desde hace 5 mes no, espera, 4 meses, es enseñarle al cerebro, nuevamente, que eso no tiene que doler, ¿y cómo se logra eso? Descansando. <laughs>
Increíble. O sea, que es un proceso increíble, porque aparte de que estás tratando de mejorar, eh, el aspecto físico, del cuerpo, o sea, reparar lo que lo que se dañó, también tienes que tener ese proceso de enseñarle al cerebro que es normal sentirse bien.
Ujú. Sí. Sí, imagínate.
O sea que estás obligada a ese descanso, de verdad.
Sí, y ahora es eso, ¿no? Tengo que, si estoy haciendo algo sentada, eh, a los 10 minutos, levantarme a caminar o hacer algo. Luego, eso, al entre 2 y 3 de la tarde, l eh, acostarme por 45 minutos sin levantarme.
Es bien riguroso.
Sí, es muy, muy riguroso, y en al principio me costó muchísimo. Lloraba mucho porque yo soy una persona muy activa. Me, mm
No, y no solamente eso, sino que cuando acabas de tener un bebé estás obligado a estar muy activa, porque esa personita, pues, depende de ti, y eso no lo hace nada fácil, y uno a veces, las madres dejan a un lado, eh, sus sensaciones, el cansancio y todo eso, por dedicarle el tiempo al bebé, eh, es muy difícil. ¿Eso te hizo sentir mucha culpa? ¿Cómo enfrentaste el el sentir el dolor y tener que de estar para ti, con: "No puedo estar ahorita para mi bebé, y tengo que recuperarme?"
Claro, claro. No, para nada. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Uh, muchísima.